うん。あの、わその彼女はいろんな人に預けたりもしているんですが、私はその彼女にっていうか、ひ人に預けてもらったことがなくて、どちらかうん、といったら
うん。 ああ、そうですよね。そんなに小さい時確かにね。なかなかね、うん。
そう！なんですよね。うん。あの、ね、結構ベビーシッター頼んでお金を払って預かるこ預かってもらうことあるけれども、その、友人同士で預かるっての、私はちょっと、あんま、好きじゃないので、うーん。なんですが、結構そういうところがあって、あの、うん、なんかね、結構、人なんだろう、人になんか頼んでくるような感じなんだったんで、もううん。
え。いや、そうですよね。うーん。 うん。 うーんうーん。 ええ。 いや。ちょっ失礼すぎますね、確かに。うん、うん、はい。
うーん。でも、ね、たったその、なんだろう、あの、1回の、その、彼女の投稿で、なんかもう、その、Facebook に、なんだろう、恐怖を抱いてしまって
うん。 うん。 うん。 うーん、いや、だと思います。それはトラウマですよね。うーん、へえ。うん。
ですね。トラウマですよね。でもそれでね、全然、その、Facebook も、あの、見れてないというか。<chuckles> うーん。うーん、なんですよね。
ええ。 わあ！それ以来そうなんですね。お子さん同士はどんな感じなんですか？